E, é, eles até cantavam, é é isso mesmo, 3 crianças e eles vestiam umas máscaras. Eles meio que simulavam eles meio que simulavam, eh, que tinham conseguido in invadir o sinal da TV, sabe. In ne ne ne antes desse desse programa de desenho começar, passava um jornal, e eu não gostava, eu odiava do jornal. E aí, tipo, substituíram por por esse programa, e achei fantástico, para quem era criança na época, né. <chuckles>
Ai. Eu acho que eu sei. Aham. Hã. Ótimo, <laughs> o por que que a criança tem que assistir esse jornal? Não, eu quero um programa de criança. <chuckles>
É, pois é, de criança com desenho, com com coisas que que destravam a cabeça da criança, né, é muito massa.
E legal que já faz também, né, já passava toda a informação, do que era o programa com crianças, sem ter aquela coisa que era Xuxa, né, que era um adulto ali se comunicando.
Exato, que era um adulto. Depois ficou mais famoso isso, né, porque, por exemplo, a Maísa, ela também fo foi uma criança que que também apresentou programa infantil, cresceu, na verdade na sempre no SBT. Eh, e ela também cresceu praticamente na TV e e eu acho massa, porque as crianças falam a mesma linguagem, né, então ali, eu acho que tem pode ter mais identificação, do que quando só tem adulto apresentando. Sim.
Uhum. E foi sempre no SBT, né? Aham. Isso. Aham. Você é um da geração dos anos 90, né?
É, 80.
80, ah, então você curtiu o Castelo Rá-Tim-Bum, ou não?
É, finalzinho do Sim, lógico, muito bom, né, o o Nino, <chuckles> a a galera lá da É é, eu gostava demais.
<laughs> Nossa. Para quem não conhece, é a 1ª geração, né, de magos, bruxas, o que for mais, que tem a cópia que é o Harry Potter porque, pô, vamos lá, Harry Potter é uma cópia do Castelo Rá-Tim-Bum.
Exato. Uhum. Então, eu já já já já ouvi falar nisso, e eu concordo, porque cara, u e se for analisar, os personagens todos têm uma representação, né, de um de um desenho para o para o filme. É.
Sim, todos. Mas se você for ver, a pessoa que escreveu, a pessoa mesmo já falou que gostou muito de ter visto e usou como inspiração. Então, tem um plano de verdade.
Uhum. Hum, tem, ah, tem sim, com certeza. Então, é fato. É, eu eu amava, era um desenho, e era um programa na verdade, né, tão interessante, né, tão inteligente para criança, tão variado. Eu gostava, passava mil e uma coisas.
Uhum. Isso, usava muita imaginação, né, é muito criativo.
Uhum. E tu lembra que passava também O Mundo da Lua?

É, tem que ter um controle um pouco maior, né, do que na nossa época <chuckles> os pais precisavam ter em relação a isso. Mas
Eh. Sabe que eu queria te perguntar?
Hã. Me pergunte.
Qual é porque você falou que você gosta muito de desenhos, mas você não falou qual era o seu desenho favorito.
Uhum. Então, eu já ti eu tiv já tive vários favoritos, mas, por exemplo, eu gostava muito dos Power Rangers, que pa passavam vários, né. Eu cheguei a ter brinquedo deles, da daquele que virava a cabeça, sabe. E e morfava e desmorfava. <laughs>
Ai, eu amava. <laughs> Sim. Calma, para ser raiz dos anos 80, você, com certeza, era um dos Power Ranger. Qual era a sua cor?
Sim. Então, eu gostava muito do vermelho. Eu acho que, provavelmente, eu eu seria o vermelho, se pudesse escolher. <laughs> Combina.
Olha. Legal, e você meio que "morfava" na hora que eles colocavam a musiquinha, porque eus isso é uma coisa que eu tenho muito presente, né. De, ah: "Então é hora de morfar!". "Po po power rangers." Cara, era super animado!
Uhum. De "morfar", sim. Eu acho que eu já cheguei eu brincava direto, tipo com meus irmãos, amigos, a gente meio que brincava de Power Ranger, e e a máscara era a camisa, né, tipo, só ficava o olhinho de fora. <laughs> É. <laughs>
Isso. Exato. <laughs> Isso é uma super memória afetiva, né, da sua infância, e você que teve irmão, então, é maravilhoso.
É, muito bom. A a gente, quando não estava brigando, estava brincando, então, <laughs> faz parte. <laughs>
<laughs> Faz super parte da vida de quem tem irmão.
<laughs> Mas ó, eu gostava também muito dos X-Men, que eles era era diferente antes, né, o gráfico do do desenho, eu amava a Tempestade na naquela na naquela versão, né, do
Ótimo. É. Nossa, isso é.
desenho antes. Mas, assim, ainda gosto até depois, eh, um pouco mais velho, eh, teve uma versão do X-Men que foi "X-Men", eh, "Revolution", que passava também no SBT, junto com o Super Choque, que eu também amava, <chuckles> já mais um pouco mais velho, né.
Uhum. Sim. Uhum. Hã.
Eh. E eu gostei também, não acho que estragou o desenho, não, sabe. É só, que eu gostava da da do do gráfico anterior.
Ah, legal. É mais difícil de engolir esses gráficos atuais, né. Porque não só tem um gráfico diferente, mas a história eles tentam dar uma modificada, de vez em quando, que a gente fa a pessoa fala assim: "Ô, mas não era assim na minha época, não, hein!".
Uhum. <laughs> É verdade, é verdade mesmo. Mas eu ainda continuo, eh, teve ah, eu não sei se você lembra, tu lembra dos dos Jetsons? Que era um um um uma família, eles eram meio intergalácticos e, tipo, tudo sas muito moderno? Você acredita que, eh eh, há uns meses atrás, eu ach eu não vou te dizer exatamente quando, eu achei uma um um um site na internet com todos os os episódios, eu acho que de 2 temporadas. Eu eu reassisti, logicamente, né. Como não fazer isso? Ai, é v muito massa.
Legal. Nossa, sim. Sim, sim. Uhum. Uau. Lógico. Eu faria isso se eu achasse todos os episódios de Caverna do Dragão.

Uhum. É muito legal. Eu gosto e e e tu tudo isso, faz parte de de boas memórias afetivas mesmo, né?
Sim, bate uma super saudade não é, quando pensa, nossa quanta vida era boa nessa época, né?
Uhum. É, pois é, não existia problema quer dizer, os problemas eram poucos, né, eu acho que eram mais controláveis, né?
<chuckles> Não, os problemas não eram seus, essa é a grande diferença, os problemas, eram problemas do seu pai e da sua mãe, então a diferença toda é essa. Você estava lá, de boa esperando o teu teu almoço, e vendo o seu desenho.
É, é vero. É, uhum. Uhum. Não, na naquela época, é, fora a a a a minha diversão com desenho, e ter que tirar boas notas, eu tinha que me preocupar com a chinela da minha mãe, porque ela era arretada, sabe. Mas pronto, era aquela coisa controlável, se eu tivesse atendido o olhar, sabe, não tivesse teimado, não teria apanhado.
Aham. <laughs> Sim, sim. A chinela, a chinela é voadora, não é? <chuckles>
Aham. <chuckles> Pois é, ave. <chuckles>
Ai meu Deus, hoje se você tivesse que assistir, não é, as mesmas coisas, qual seria a sua fonte, tipo, para assistir desenho, ou uma série que te lembra ao passado, você iria para o YouTube, ou você iria para um streaming tipo Netflix, não sei, que que você faria para achar?
Hum. Então. É, eu acho que é eu acho que, provavelmente eu iria procurar mais no YouTube, que é mais diversificado de conteúdo, ou então, no Dailymotion também, tem muita coisa. O o ruim de lá é são as propagandas, tem muita propaganda, mais que no YouTube, mas eles também têm bastante coisa, provavelmente seria é.
Aham. Olha. Uhum. Aí isso é ótimo, ótima dica viu, eu não conhecia, eu vou procurar.
É legal, eu eu pesquiso às vezes, algumas coisas lá que, no YouTube, só tem corte, sabe, ou então vídeo que dizem que é a coisa e não é, então, lá às vezes tem mais.
Hum. Aham. Ai que ótimo, tem alguma música, que era de algum programa infantil, que até hoje te acompanha? Que vem à tua cabeça e você fala assim: "Nossa que época boa".
Não, agora de ah sim, talvez a abertura dos Ursinhos Carinhosos, a amava aquela música.
Ai sério? Ai
Uhum, era muito legal.
Olha, quando eu terminar de falar com você, eu vou colocar essa música, para me lembrar também viu?
<chuckles> Tá bom, <laughs> Depois me fala se o que você achou. <laughs>
Eu também gostava muito, eu ti É, vou ver se eu me lembro bem dela, porque eu tinha coleção também, dos ursinhos carinhosos. Olha, eu gostei muito de ter falado com você, da a sua memória afetiva, incrivelmente ativou a minha memória afetiva também. <chuckles> Muito obrigada.
<chuckles> <chuckles> Ah que massa, que bom. <chuckles> Por nada, foi ótimo falar contigo também, e espero te encontrar em breve, para gente falar sobre outras coisas também. <chuckles>
Ah eu também, vamos conversar mais a respeito, tchau.
Tchau.